Ừm, lúc đó thì bạn kia bạn xin lỗi mình thôi, tại vì bạn đó thật sự là cũng không có nhận biết được, ừ, cũng hông có nhận biết là đã bị hack nick đó bạn. Xong rồi mình cũng giờ phải lỡ rồi sao giờ, hông lẽ bắt bạn đó trả tiền thì bạn đó cũng đâu có mua đâu. Ờ, cái chuyện không may thôi, thế là mình cũng tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình rồi mình bỏ qua cái chuyện đó luôn.
Ờ, cũng phải xin lỗi, ờ. <laughs> Ừ, ừ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, tại vì cái này là, ờ, cũng ngoài ý muốn, đúng hông bạn? Giống như bạn với bạn kia cũng tự hiểu cho nhau là cả hai cũng là nạn nhân cho nên là cũng hông có đòi nhau làm gì. Vậy thì sau cái cái cái cái đợt đó là mình sau khi hai người biết và thông cảm cho nhau á thì cho mình hỏi là bạn có đề nghị cái bạn kia làm cái gì để bảo vệ tài khoản của bạn ấy hông?
Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Đúng rồi đó. Ờ. Ừm, kiểu như là, lần đó mình cũng, kiểu như là, bị bị sốc đầu đời vậy á bạn, <chuckles> lần đầu tiên bị lừa online vậy đó. Thế là mình cũng không có nghĩ là mình sẽ kêu bạn đó có những cái bước cảnh giác như thế nào đâu, mình cũng cho qua thôi à. Nên lúc đó mình cũng, ờ, cái cái đó nó cũng mới mới á, nên mình chắc cũng kệ thôi, kiểu như là xui xui thì bị dính vậy đó.
Ờ, đúng rồi, cú sốc đầu đời. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, vậy hả. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, của đi thay người, đúng hông? Vậy thì sau cái đợt mà bị lừa đầu đời đó, bạn có học được bài học nào hông?
Ờ. <chuckles>

Ờ, thực sự thì, à, mẹ mình mẹ mình biết cũng khá là rõ, mẹ mình lại rất là cảnh giác luôn. Cái lần đó về ba mình kể ch thì mẹ mình cũng, kiểu như là, nói ra những cái ừ, ờ, đúng rồi, cũng có la xong rồi cũng, ơ, có những cái bài học này kia nói ra cho ba mình, ba mình hiểu vậy đó. Ờ.
Ừm, ừm. Chắc có la, đúng hông? Có la chứ bộ. <laughs> Ừm, ừm. Ừm, ừm. Chà, tính ra là cũng quan ngại quá ha! Tại vì như bạn nói người trẻ tụi mình á có rất là nhiều cái cơ hội cũng như là cái cái, à, trang thiết bị để mình tiếp xúc với đúng rồi, tìm hiểu này kia. Còn người lớn nha, thế hệ như ông bà, cha mẹ hoặc là những cái em mà bé hơn mình thì nó sẽ khó khăn hơn. Thì bạn nghĩ là làm thế nào để bạn có thể là, ừm, nói cho người lớn biết để người lớn phòng bị, nhất là ngay cả những cái lúc mà con cháu đi xa nhà giống bạn vậy á.
Ừm, ừm. Cái thời gian để mình coi, ờ. Ừm, ừm, chính xác, chính xác. Ừm, thì mình thấy có một cái rất là hay ha, đó là nhà mình có một cái nhóm nhóm gia đình á bạn, kiểu như là ờ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thì, à, có những cái tin tức mới hay là những cái chiêu trò này kia á thì các bác của mình, các anh chị của mình sẽ thường chia sẻ vô để cho ừ, đúng rồi, đúng rồi, để thời gian rảnh nha, thì người nhà mình mở lên coi là người nhà mình, à, tiếp cận được.
Zalo. <laughs> Ừm, ừm. Gửi bài chia sẻ vào. <laughs> Ờ. Ừm, vậy là nhà mình là có một cái, ơm, kênh để mà thông tấn xã những cái sự kiện, gọi là, xảy ra xung quanh để mà hạn chế được cái việc bị lừa ha. Ừm, cho mình hỏi là mình bản thân bạn á là sau những cái lần mà đầu đời rồi trải nghiệm rồi, thấy là nhà mình cũng bị lừa luôn thì bạn đã ừm, bạn đã trang bị những cái hành trang như thế nào để mà khi mà bạn biết là có cái mùi đó tới á, là mình ngưng lại liền, mình ngưng giao dịch lại liền?
Ừ, ừ, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ờ.

Thì cái lần đó là mình ở xa nhà á, chỉ có ba mẹ mình sống chung thôi, nhưng mà ba mẹ ba mình lại, ờ, làm việc ở không phải lúc đó là ở nhà, nhưng là nói chung là có về nhà, nhưng mà cái lúc thời điểm đó là có một mình thôi á bạn, thế là cũng ờ, ít tham khảo ý kiến được của người thân. Cái xong rồi, ờm, lần đó là có một người người ta, kiểu như là, lấy được số điện thoại của ba mình, chắc là hỏi người quen hay là này kia, mình cũng hông biết nữa, cái, ơ, mới gọi điện tiếp cận ba mình, cái, a, người đó giả bộ là, ờ, giả bộ là nhờ ba mình đặt cọc mua hàng giùm á bạn.
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừ. Ừm, ừm. Rồi sao nữa? À! Rồi, rồi, rồi, ừm.
Ờ, nhà mình thì có buôn bán, thế là người đó, kiểu là, ờ, nhờ ba mình có tên có uy tín hơn thế là nhờ đặt cọc giùm, xong rồi, ờ ờ, cái người đó đánh vào đòn tâm lý hay lắm bạn ơi.
Ừm, ừm, ừm.